Genau, das ist ja eben der das, äh, Gegenbeispiel von Anerkennung, ähm, also Abneigung. Von dem her, Anerkennung ist ja dann meistens eigentlich, äh, eher was Positives. Natürlich, Anerkennung kann sich auch in dem äußern, in dem, äh, jemand neidisch auf dich ist. Das ist dann natürlich eben auch mit Negativität behaftet, ähm, aber auch irgendwo eine Anerkennung, indem jemand dann halt einfach sehr, äh, ja, ähm sehr darauf bedacht ist oder, äh, genau nicht das hat, was man jem oder jemand anderes zum Beispiel hat. <sighs> Ähm, das ist dann natürlich die negative Anerkennung.
Das das ist 'n bisschen so in den sozialen Medien so, ha? Also de da g da gibt's ja auch viele Probleme dann mit Neid und und ja, weil weil ja jeder nur sein bestes und goldenstes Leben darstellt und, äh, das viele dann, ja, glaube ich ah t ich weiß nicht dass dass das die eigene Zufriedenheit 'n bisschen ruiniert. Äh, und du bist ja in dieser Generation. Kannst du mir dazu was erzählen?
Ja, also in sozialen Medien sieht man das schon sehr, sehr viel. Ähm, auch im echten Leben habe ich das schon, äh, erlebt, auch durch persönliche Erfahrungen. Aber eben, wie du schon sagtest, in den sozialen Medien ist es sehr, sehr extrem. Ähm, gerade wenn man Instagram-Kommentare oder YouTube-Kommentare anschaut und viele Influencer, ähm, die zum Beispiel irgendwas erreicht haben, dann an den öffentlichen Pranger gestellt werden und, äh, dann kommentiert wird wie: „Ja, das hast du doch gar nicht verdient, und, äh, guck mal, das ganze Geld, äh, das ist völlig überbewertet. Wir gehen 40 Stunden die Woche arbeiten und, äh, kriegen einen Bruchteil von dem.“
Ja, das ist ja bloß der nackte Neid dann. <giggles> Ja, kann kann mir niemand erzählen, d äh, dass er nicht lieber ein erfolgreicher Influencer wäre. Äh, ja, dav davon abgesehen, dass das auch sehr, sehr viel Arbeit macht. Äh, also ganz so einfach ist das auch nicht. Aber hast du das Gefühl, dass in deiner, äh, Altersgruppe, dass da unter Umständen durch diese ganzen Influencer sehr viel Unzufriedenheit auf das Eigene aufkommt? Ja, wenn wenn jetzt wenn jetzt irgendwelche Leute ständig, äh, naja, posten, sag: „Ah, hier steh ich wieder in Bali am wunderbaren Strand“ und du hast eben weder die Zeit noch das Geld, dahin zu fliegen.
Ganz genau, ja.
Äh, schaffst du das dann trotzdem, in dir gesichert und zufrieden zu sein, oder beeinflusst dich das negativ?
Mhm, wi willst du wissen, ob das bei mir persönlich so ist oder ob, ähm, die junge Generation
Bei dir und bei deinen Altersgenossen, soweit du das weißt.